آه، آه فأنا إيه هو قال قُلت له: "إزاي أنت عرفت؟ ده أنت بجد ده أنت أنت أنت عرفت ازاي ده؟" قال لي ما أنا زوّدت بقى الثقة فيه، قال لي: "طبعًا يا فندم ما أنا ممثل من البنك، لازم اكون عارف كل بيانات حسابك." قُلت له: "ماشي" آه، آه، آه قُلت له: "ماشي تمام طب آآ ي حضرتك عايز إيه تاني؟" قال لي: "بس يا فندم أنا كنت عايز اعرف حاجة واحده،" قُلت له: "قُل" قال لي: "أنت لمّا بتيجي تعمل عمليات سحب أو إيداع، آآ بييجي لك رسالة، والّا ما بييجيلكش؟" فأنا طمّعته أكتر، قُلت له: "والله المشكلة دِيّة عندي في ال في ال في الخط ما بييجيليش رسايل إن كنت اعمل بح سحب أو إيداع، ما بتيجيليش رسايل خالص، خالص يعني. آآ حتى أنا كنت عامل شكوى، وقايل للبنك وكده، قالوا لي هنحل لك المشكلة." قال لي: "جميل" قُلت قال لي: "طب instapay أخباره معاك إيه؟" قُلت له: "والله ي برضه نفس الموضوع لمّا باجي أعمل أي عملية تحويل من instapay مش عارف معلّق والّا في إيه؟ ما اعرفش ظروف insta إيه pay إيه الصراحة." قال لي: "طيب الرقم ده"
إمم. هو ممثل فعلًا. <laughs> إمم. آه. إمم. هو كده بي بيجيب رجلك علشان يبعت لك بقى رسالة وكده، والّا علشان إيه بالض يعني هو لي بيسأل على instapay وعلى الحاجات دي أصلًا؟
آه، آه عشان لو آه عشان لو حصل هاقول لك، عشان خاطر لو حصل مثلًا إن هو سحب فلوس ما ييجيليش إشعار إن الفلوس اتسحبت أو اتحوّلت.
إمم. آه تمام.
فهو أكيد الحاجة اللي أنا فهمتها، إن هو عايز يرتاح إن أنا الرسايل ما بتوصلنيش، فأنا ريّحته وقُلت له: "ما بتوصلنيش." فلقيته بيقول لي إيه: "طب أنت رقمك مرتبط بvodafon cash؟" قُلت له: "أيوه مرتبط بvodafon cash." طِمع اكتر.
تمام. إمم.
المهم قال لي إيه: "طب دلوقتي يا فندم حضرتك يعني يا ريت بسرعة، بسرعة يعني تجيب الفيزا حالًا لإن الحساب بتاعك هيتقفل، ولازم حالًا، حالًا ن ن نشغله،" قُلت له: "ماشي عينيّا حاضر." هات الفيزا ف فقُمت جاي راح جايب يعني إيه قل قُلت له ماشي أنا معايا الفيزا اهي آه، آه، آه قال لي: "تاريخ الإنتهاء إيه يا فندم؟" قُلت له تاريخ وهمي يعني <clears throat> طيب والCVV قُلت له أي رقم من 3 أرقام وكده، قال لي: "طيب عندك أول 4 أرقام من البطاقة كذا، قُل لي بقى ال بقية الأرقام." فقُمت جاي رايح قايل له إيه أرقام وهميّة كده، فهو تقريبًا يعني إيه آه.
قال ده زبون لُقطة ده هيدّي لي كل حاجة دلوقتي. <chuckles> إمم. إمم. آه يعني يعني أنت كده قصدك إن إحنا في ال في الحالات اللي زي كده م يعني نقول له بيانات وهميّة، والّا ال الأفضل إن إحنا نتجنّبه أنا يعني مش فاهم؟ أ أ كل هل كانت صح إن أنت أصلًا ما تردش عليه، والّا إن أنت تدّي له بيانات وهميّة وتشتته علشان يعني حتى إن هو يصرف نظر خالص عن إن هو يحاول معاك تاني؟
أنا شايف

لأ أنا شايف إن إحنا نتجنّبه، بس أنا يعني كنت واخد المكالمة من باب التسلية، وكنت عايز أرخّم عليه، فقُلت أما اكمّل معاه المكالمة يعني، آآ فالمهم إيه آآ أ أ اد اديت له رقم وهمي وكده، فهو حَس إن أنا من نبرة صوتي إن أنا باتريق أو باهزر.
آه. تمام. اهم.
فقال لي: "أنت متأكد من الرقم ده يا فندم؟" قُلت له: "أيوه متأكد منّه." قال لي: "طب قوله تاني." فقُلته له تاني <chuckles> بس قُلته له غلط.
<laughs> آه.
<chuckles> فاتأكد إن أنا باكدب عليه، قُلت له: "على فكرة أنا بقى أنا ما عنديش حساب في البنك الأهلي." <chuckles> قام جاي راح قافل السكة في وشّي. <laughs> <chuckles>
إمم. <chuckles> أصلًا. <laughs> هو ده أنا شايفه إن ده تصرّف كويس جدًا بصراحة مع ال مع الناس اللي زي كده، لإن أنت كده عارف اللي هو أنت ضيّعت له وقته، وخلّيته اللي هو خلاص يعني ده يعني مش هي مش هيعمل كده تاني اللي هو أنا هاقعُد اضيّع وقتي بقى مع الناس، وفي الآخر الناس هيشتغلوني، و وهيطلع بقى إن هو أصلًا ما عندهمش حساب بنكي وكده. آآ يعني أنت يعني بس برضه يعني هل أنت شايف إن ده ده الأحسن اللي إحنا نعمل كده والّا أ ممكن ناس مثلًا مش متخصصة مثلًا، ويسحبه في الكلام معاه، والشخص ده يقدر يقنعهم إن إن هو فعلًا إن هو صح، والناس دي تقتنع ويدّوا له بيانات ال الح الحقيقية بتاعتهم، يعني الأفضل إن هو الناس الناس ما تردش أصلًا والّا الناس تعمل إيه؟
آه حقيقي. آه عقدته. <giggles> حقيقي، حقيقي آه أ آه حقيقي. والله وارد. والله وارد وحصلت. والله حاجات زي دي وارد وحصلت بالفعل، بس على فكرة برضه ال يعني أنا الأيام دِيّة باشوف كتير إعلانات على الن على ال على النت، وعلى على التليفزيون نفسه البنوك و <clears throat> و وصفحات مشهورة وكده منزّلة إعلانات، وحاجات حملات ترويجية و وحاجات توعوية بخصوص الموضوع دَوّة. ويعني أنا شايف إن المفروض يعني إن لو حد مثلًا اتصل ب بأيًا كان الشخص بيطلب منُّه بيانات بنكيّة، بدام هو آآ مش مش جهة رسمية من البنك ما يت ما يتجاوبش معاه، سواء كان مثلًا بيتواصل معاه عن طريق الواتساب، أو عن طريق أيًا كان الطريقة اللي بيتواصل بيها يعني.
إمم. إمم. إمم.

حقيقي، حصل معايا، حصل وأنا باقول ل يعني أنا تقريبًا لسه حاصل معايا الموقف ده النهارده، بجد والله يعني أنا مش باضحك عليك، الموقف ده حصل معايا النهارده ب بالمللي، يعني جِه
احكِ لي بقى. إمم جميل، احكِ لي. طيب، احكِ لي بقى إيه اللي حصل بالضبط وات واتصرَّفت إزاي؟
هاقول لك، إمبارح بالليل أو يعني مش بالليل أوي يعني جالي رسالة على الواتساب، البنك الأهلي معاك، وحسابك هيت هيتوقف ومش عارف إيه، وبتاع إيه وكده. فأنا ما اهتميتش يعني، لقيت نفس الرقم بيرن عليَّ النهارده، بيتصل عليَّ النهارده، أنا يعني سبحان الله باقول لك الموقف ده حصل معايا بالفعل، أيوه يا فندم قلت له أيوه حضرتك اسمك كذا كذا كذا، وفعلًا عارف اسمي أنا أنا أنا فوجئت، قلت له أيوه معاك كذا، طبعًا أنا عارف إن المكالمة دي مكالمة وهمية يعني، أنا عارف إن هو إيه واحد نصاب من الآخر بس قلت أمّا أشوف آخرُه إيه، لقيته بيقول لي <clears throat> آه، آه، آه.
إمم، جميل. إمم. إمم. وك يعني أكيد فيه تطبيقات بتظهِر الاسم، يعني هو عارف اسمك أكيد عن طريق إنه بَحَث عن عن رقمك وعرِف إن هو يجيب اسمك، مش مش جهة فعلًا رسمية وكده.
طَب طَب تخيَّل، طَب طَب تخيَّل إن أنا أصلًا آآ، اسمي آآ، ي يعني الرقم الخاص بيَّا وكده مش عاملُه يعني لمّا بييجي يظهر للناس مش بيظهر باسمي، أنا عاملُه كده اسم مُخصّص كده يعني مش مش اسم مباشر ليَّا، مش عارف هو عِرَف اسمي منين، ما أعرفش بس هو أكيد فيه برامج كتيرة يعني بتعرَف ال صاحب الرقم يعني، ممكن يكون ما استخدمش برنامج زي truecaller يعني، المهم إيه لقيتُه بيتصل بيَّ، أيوه أنا حضرتك كنت كلّمتك إمبارح بالليل بخصوص ال ال الحساب بتاعك هيتوقف، وبَعَت لك رسالة على الواتس، أنا معاك كذا من البنك الأهلي المصري مش عارف إيه، قلت له أهلًا وسهلًا، أنا عارف طبعًا إن هو حرامي ونصاب يعني.
إمم. هو النصابين بيبقى ليهم طرقهم أكيد، إمم. امم. إمم. أكيد، آه.
آآ، قال لي والله يا فندم حضرتك الحساب بتاعك هيتوقف، وإحنا كنا عايزين منك بيانات الفيزا ومش عارف إيه و وعايزين منك بس تقول لنا أول أر أربع أرقام من البطاقة وتاريخ الانتهاء، ومش عارف إيه والكلام وال وال CVV والكلام ده، قلت له: "ماشي عينيا."
الحاجات اللي هي عن طريقها يقدَر ياخد يعني يوصَل بقى للحساب البنكي بتاعك، وياخد كل حاجة.
آه، آه، آه وأنا على فكرة أصلًا أنا ما عنديش حساب في البنك الأهلي يعني، المهم أنا آه، آه، آه جاريته في الموضوع، آآ، طيب ماشي قال لي: "هو مش آخ مش أول 4 أرقام في البطاقة بتاعتك يا فندم كذا؟"، قلت له: "آه حصل"، هو طبعًا امم البنوك بيبقى ليها الفيَّز بيبقى ليها أو أ أ أرقام ثوا ثوابت كده، أنا ب
إمم. أصلًا، إمم. آه اللي هو تسلسل، يعني لكل نوع فيزا أو ماستر كارد أو كده بيبقى باد بادىء بتسلسل معين، ده قصدك؟